باقول لك إيه ما تشاركني كده تجربة كده أنت عِشتها قبل كده في الحفلات أنت مش قادر تنساها مثلًا يعني.
امم. بُص أنا عندي حفلتين آآ عمري ما هاقدر أنساهم صراحة تمام، والاتنين كانوا في القاهرة، والاتنين كان المغنيين مشهورين بالنسبة لي تمام، وباحب أسمع لهم جدًا آآ ممكن لو لو عايز نبدأ بأول حفلة خالص تمام، آآ أكيد آآ الحفلة ديًا كانت في 2000 آآ و22
حلو. امم. آه، يا ريت طبعًا. جميل.

امم آآ هاقول لك. آآ آآ أقول لك زي إيه مثلًا آآ بُص، آآ الأغاني بتاعة الراب بالذات آآ بتدِّي vibes إن الواحد يتنطَّط ويرقُص ويعمل ويسوِّي وبتاع وكده، لكن الأغاني التانية ممكن أقول لك إن فيها آآ مُجرّد مثلًا كلمات رومانسية، كلمات فيها حُزن شوية الحاجات اللي زي دي، بالضبط، ما تحسّش إن أنت عايز تتنطَّط وتقوم ترقُص ومش عارف إيه والحاجات دي كُلّها، آآ ال م الفرق مثلًا ما بين الرا الراب والمهرجانات، إن الاتنين بيدّوك نَفْس الvibe إن أنت محتاج تقوم ترقُص وتتنطَّط وتعمل وتسوّي وتعمل حاجات كتيرة أوي وبتاع، عكس ال الأغاني التانية.
جميل. ما فيهاش رقص، ما فيهاش دوشة كتير يعني. إمم.